Eee, ya, aslında normal bir günün rutini yani bazen toplantılarım akşam geç saate kadar uzayabiliyor falan o zaman sarkmalar oluyor ama normal bir günde ve böyle olmasını istediğim, tercih ettiğim, olması için çabaladığım rutinim <giggles> diyebilirim buna eee
Hı hı. Hı. Hı. Tamam, neler var bu rutinin içinde? Çok merak ettim şu anda. <chuckles>
<chuckles> O da şöyle: Aslında yani böyle tabii, yatmadan biraz önceye geçer, işte. Normalde akşam yemeği sonrasında böyle eşimle güzel bir film izledikten sonra benim böyle gece yatma serüvenine doğru hazırlanma, eee, şeyim başlıyor diyebilirim. Eee, genelde akşam 00.00 - 00.30 gibi yatağa gitmeyi seviyorum. Eee bu
Ay, ne güzel. Evet. Ya, televizyon önünde uyuma yok bu durumda, güzel bir filmden sonra genelde. Evet. <chuckles>
Valla eskiden çok uyuya kalırdım. Hatta böyle özellikle savaş filmleri falan izliyorsak böyle ilk yarım saatten sonra falan bir de yoğun bir iş günüyse koltukta uyuyakalırdım, eee, ama sonrasında artık dedim oram buram ağrıyor, işte, böyle bazen eşim uyandırıyor beni bazen uyandırmıyor gece 03.00 - 04.00 koltukta uyanıyorum falan, dedim bu iş böyle olmayacak <giggles> o yüzden buna biz şey yapalım bir çekidüzen verelim bu duruma. Eee
Evet. Hı hı. Hı hı. He he. E Tamam, bu alışkanlık gitti anlaşılan. Peki. <giggles>
O alışkanlık gitti. O yüzden filmleri beraber seçiyoruz yani eğer ben uyuyacağıma inandığım bir filmse hiç onunla o filmi izlemeden kitabımı falan alıyorum yatak odasında kendime başka bir gün a gece tasarlıyorum diyeyim E ama eğer birlikte bir i film izlemeye karar verdiysek ben böyle benim de dikkatle izleyebileceğim bu, işte, bilim kurgu olabilir, ne bileyim, komedi olabilir falan filan, eee, böyle bir film seçimimiz var. Eee, o film, işte, böyle saat 22.30 - 23.00'e doğru bitiyor. Eee, o filmin böyle bitmeye yakın en heyecanlı saatlerinde, eee, şöyle kendime güzel bir uyku çayı demliyorum.
Hı hı. Hıh. Anladım peki o zaman. Hı. O, çok güzel. Hı hı. Hı.